Ouais. Ou oui oui oui, c'est enfin, on va dire que c'est pas négatif, enfin, ça ça peut n'être pas forcément négatif, heu, oui, je prends du plaisir à discuter à des personnes, bah, du coup, comme j'ai dit un peu ceux qui sont dans leur coin, qui ont des bons sujets de discussion, ceux qui sont, heu, qui ont la même vision que moi, ceux qui sont plus haut que moi, tous ces gens-là, tu vois, j'arrive forcément à dis leur discuter, c'est ça m'apporte une plus-value, heu, j'aime beaucoup mais le se le vrai problème, c'est que je n'arrive pas à discuter à des gens
Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh.
heu, qui vont qui vont en boîte de nuit, heu, qui font des soirées et cetera et en fait, ils s'amusent et cetera et ces gens-là, j'arrive pas à leur discuter mais le mais, c'est que je trouve
Ouais, je comprends. Mmh mh. <chuckles>